जी, जी, देखिए इससे अगर मैं सही बताऊँ ना कि देखिए इसके दोनों ऐसा नहीं है लोग ना सिनेमा देखिए कभी-कभार क्या होता है ना, कोई फ़िल्म का कोई डायलॉग होता है या कोई मीम ऐसा बन जाता है ना जो ज़्यादा वायरल हो जाता है। देखिए तो ना लोग ना उसको देखने भी जाते हैं, हाल ही में अगर देखिए मैं बताऊँ ना थोड़े समय पहले एक मूवी आई थी, तो मेरे को देखिए नाम तो याद नहीं आ रहा पर उसके बहुत सारे मीम चल रहे थे, तो ना लोग लोगो ना चल देखने भी जा रहे थे। अगर मैं अगर आपको एक मूवी का नाम बताऊँ जैसे ठीक है, देखिए हो सकता है कभी-कभार क्या होता है ना, कोई मूवी है जिसके डायलॉग है या कोई मीम बन रहे हैं या कोई वीडियो आ रही है तो लोगों का ठीक ऐसा लगता है कि यार! अब तो घर बैठे ही पूरी मूवी देख ली अब कौन ही जाएगा मूवी थिएटर में देखने तो हाँ, देखिए ऐसा होता है। परंतु देखिए मैंने ना अभी आज से ना थोड़े समय पहले ना अगर आपने भी इस मूवी का नाम सुना होगा सैंयारा करके। तो देखिए इसके ना वो हाँ, अभी हाल ही हाँ, हाल ही में आई है, तो उन्हें इसके भी देखिए काफ़ी मीम बन रहे थे। और इसकी वीडियो भी आ रही थी, मीम भी बन रहे थे, तो देखिए कहने में तो देखिए लोग फिर भी कर सकते थे ना जाए, परंतु देखिए मैं भी, मैं खुद इसका वो बना कि हाँ यार! देखें मीम बन रहे है। ऐसा क्या है इस मूवी में हम भी देखे हैं कि लोग रो रहे हैं, ऐसा क्या है इस मूवी में। तो मेरे को लगता है देखिए ना इसके दो दोनों इफेक्ट आ सकते हैं, देखिए एक सकारात्मक इफ़ेक्ट भी आ सकता है, नकारात्मक भी आ सकता है। हाँ, तो देखिए वो तो लोगों पे निर्भर है अब उसको किस नज़रिए से देखें और उसको कैसे फॉलो करें। जी।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। <chuckles> बिल्कुल सही बात। हाँ, हाँ, ये तो अभी आई है, और बहुत हिट हुई है। हाँ। बिल्कुल, उससे उत्सुकता भी बढ़ सकती है। हाँ।

हाँ, देखिए ये तो है कि ना ये तो है कि ना सोशल मीडिया से ना कि ये जो बैटिंग की ऐप्स है, देखिए ये प्लेटफॉर्म तो देखिए कहीं न कहीं देखिए प्रमोट होते भी हैं। तो ना देखिए कंटेंट क्रिएटर है, देखिए उनको भी ना इतना समझना चाहिए अगर उनके पास इतनी फैन फॉलोइंग है, उनको लोग प्यार करते हैं, देखते हैं। देखिए, इसमें कोई दोराहे नहीं है जो सोशल मीडिया देखिए एंटरटेनमेंट का एक बहुत एक अच्छा साधन है, परंतु कहीं न कहीं ना जब लोग मान लीजिए अगर किसी का कोई रोल मॉडल है, अगर वो बैटिंग की एप डाले, प्रमोशन करेगा, तो देखिए जो उसके चाहने वाले हैं, कोई ओर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा उनको देखता है, तो देखिए वो भी ना उनकी तरफ़ ना ये आकर्षित होगा कि हाँ, यार अगर मेरा कि वो भी उसकी तरह उसमें पैसे लगाएगा। तो ना लोगों को समझना चाहिए ना कुछ चंद पैसों के लिए देखिए वो ना इतने सारे लोगों को इसके प्रति कुछ ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं या फिर देखिए उनके वो फैन उनको यूज़ करेंगे। तो देखिए गलत बात है परंतु देखिए अब तो वैसे भी देखिए जो बैटिंग ऐप्स है ना देखिए उसपे तो अब लग़ाम लग ही चुकी है। भारत सरकार ने देखिए लगभग सभी जो बैटिंग ऐप्स है उसको बंद कर ही दिया है। तो देखिए अब मेरे को नहीं लगता इतनी परेशानी आएगी। परंतु हाँ, देखिए ये आपकी ये बात भी सही है कि ना लोगों को अगर मा ऐसा नहीं है बैटिंग ऐप्स अगर कोई भी कोई गलत ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं ना, उनको ना कहीं न कहीं एक दिमाग में ये बात भी ना रखनी चाहिए कि यार आपको लोग बाहर देख रहे हैं कि क्या होएगा? इसका क्या असर भी आ सकता है? जी।
हाँ। उनको भी फॉल फॉलो करते हैं, हाँ। हाँ। हाँ, ये तो अच्छा काम किया सरकार ने। रखनी चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, वो नैतिक चीज़ है, उसका मतलब अगर किसी का इन्फ्लुएंस है लोगों पर तो उसे तो ये ध्यान में रखना ही चाहिए। अ, आने वाले कुछ सालों में आप क्या सोचते हैं कि फ़िल्म और टीवी इसका चस्का लोगों को और घटेगा या हो सकता है वो इंडस्ट्री बचाने के लिए खुद कुछ को खुद कुछ नई चीज़ें खोजें या सोशल मीडिया इतना हावी रहेगा कि वो धीरे-धीरे बाकी चीज़ों को खत्म करता जाएगा?
हाँ बिल्कुल। हाँ, देखिए देखिए जो सिनेमा है देखिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए उसमें भी बहुत धुरंधर लोग हैं। देखिए आज भी देखिए मैं जानता हूँ अगर कोई भी अगर शाहरुख ख़ान की, आमिर ख़ान की, सलमान ख़ान की अगर इनकी मूवी लगती है, देखिए लोग जाते हैं। तो देखिए ये ऐसी है ना कभी कम तो नहीं होएगी कम तो नहीं होएगी। परंतु देखिए अगर बात रहीं ना कभी-कभार क्या होता है ना कि कोई किसी थर्ड पार्टी वज़ह से, ये को इनकी जो मूवी के जो कुछ चीज़ें होती हैं, कोई डायलॉग होते हैं देखिए वो चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं ना इसको बंद लगा दे, इसपे प्राबंध कर दें कि अगर जब तक ये मूवी थिएटर में चल रही है, इसके मीम नहीं बनेंगे। अगर कुछ ऐसा कर दे ना तो मेरे को लगता है ना लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी कि हाँ, यार ये मूवी कैसी है, हम भी देख कर आए। तो हाँ, देखिए ऐसा वो कुछ कर सकते हैं परंतु देखिए मेरे को लगता है ना जो सिनेमा है देखिए ऐसी चीज़ है ना, देखिए अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि देखिए ये सालों से चल रही है। इतने हमारे हमारे पूर्वज भी, हमारे जो दादा हैं देखिए वो भी देख के आते थे, परदादा भी देख कर आते थे। तो देखिए ये तो चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं हो सकती, सोशल मीडिया इसको नहीं का इसके ऊपर नहीं हावी हो सकता, ये ऐसी चीज़ है। जी।
बिल्कुल। बिल्कुल, एकदम टिकट नहीं मिलते। हाँ। हाँ। बिल्कुल, ख़त्म नहीं होगा कभी। हाँ। <chuckles> सही बात है।